Eu acho que o o mas, assim, no Brasil eu não sei se o rap pegou, pegou? Assim eu não sei se pegou muito, assim, o hip hop, rap acho que sempre ficou uma coisa muito segmentada, no no Brasil, rap pelo menos, em São Paulo pelo menos, por exemplo São Paulo na minha época eu tinha o Racionais MC's também, que é uma banda de rap com umas letras de estraçalhar todo mundo, assim, muito boa, também. Mas é mais, é uma coisa misturada com um movimento social, eu não acho que fosse coisa que todo mundo ouvia. É, principalmente menino, né, assim acho que não, esses moleque rico não ouve Racionais MC, <chuckles> diferente dos Estados Unidos, né, e, nos Estados Unidos o os brancos ricos também gostam de rap e hip-hop, né, que são feitos pela comunidade negra a maioria, né, o único que não é o Eminem eu acho.
Hã. Aham. Sim, é. É, não, <laughs> sim, com certeza. Eminem sim, sim.
É. Então
É, eu acho que é, Estados Unidos e Europa talvez consumam mais um rap, hip-hop, reggaeton.
O rap, hip-hop é. É, eu acho e
Sim. É Não, pode complementar. <giggles>
Não era é só isso assim que é estranho, né, não sei porque que não pega no Brasil rap, eu acho que o bra brasileiro prefere uma coisa mais alegre talvez não sei, é
Pode ser mais que faça mais sentido com um estilo de vida assim, um pagodinho, um sambinha.
Uhum. É, né, estranho, daí tem o funk, né, no Brasil que é o um a coisa que tal e o sertanejo que de nossa horrível, não suporto. Ai nossa, <chuckles> que na minha época era os Chitãozinho& Xororó, era o Le o Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano eram esses assim.
Sim. Uhum, de fato.
E pelo menos eles eram diferentes, porque uma música do Leonardo Leandro e Leonardo não era igual a do Chitãozinho xororó era bem dife o jeito deles cantarem era muito diferente. Hoje o que me irrita é que isso.
Aham. Hoje parece tudo uma mesma coisa, né.
Sim, parece que eles foram criados na mesma fábrica, eles cantam igual, a eles imitam o jeito de cantar um do outro o que é muito estranho. Uhum. Bizarro.
E mesmo as letras, né, são sempre a mesma história, é.
Nossa sofrência. <laughs>
É, eu entendo seu ponto. <laughs>
Horrível, mas olha depois do grande quando eu depois fiquei adolescente que eu saí um pouco do rock e também comecei a gostar um pouco da de mais pop assim, <clears throat> mas, hum, a as minhas bandas do coração são tipo Radiohead, Pj Harvey, eu gosto muito da Inglaterra pelo visto, porque tudo isso é inglês, é.
Aham.